<chuckles> Sí, yo espero que sí. Digo, y también, eh, estar calmados, sentarnos a a platicarlo, no hacerlo más grande, y pues, al final, buscar una una solución. <chuckles> Eso eso es todo. Espero se logre. <chuckles>
Y así será, confío, en que esto lo solucionen, y y que sigan, eh, eh, pues, eh, óptimamente con esta relación, y que lo disfruten.
<chuckles> Sí, así será. Muchas gracias por tus consejos, por escucharme, y pues, los pondré en, eh, a a trabajar. <chuckles> Gracias.
Okey. Chao.
Que estés bien. Bye.